まあ、みちゃんとこう、あれですよね、多分ちょっとこう あんまり興味がないっていうのは、ちょっと時間取れないとか、そっちの方が多いのかなっていう、ひがねんで、とりあえず、ま、観てみましょうって。とりあえず観た方が、ま、とりあえず最初の5分ぐらい、み
はい。 うーん、ふんふん。ああ、はあはあ。 あ。
5分、じゅっぷん、15分ぐらい
はい。
でも多分観た方がいい。多分いい作品あ、そうそう、いい作品です。
うんうんうん。そう、最初最初の一歩さえ、踏みだしてくれれば。
そうそうそう、それで、あの、それやっぱ売れてる売れてるんで。
確かに。確かに。ちょっと観れば、だんだん、のめり込んでいきますもんね、作品の流れ上。
そうそうそう。多分さちょっとその入り口がないだけだと思うんですよ、観れてない人。う、これはただ、金曜ロードショーとかでも、結構放送されてるわけですから、いっぱい。そう、そうですそうです。特に賢者の石とか、もう何回も放送されてるわけなんで。
確かに。あの、の そう、確かに確かに、何回も放送されてますもんね。ああ。 いや、確かに。 そうすね。ありが改めてって観るとまたね、違った観点でハリー・ポッター観れたってことですし。魅力はまだまだ、隠されてそうですもんね。
そうです、そうです。 そうですね。
うん。え、なんかそうすね。なんかこれは、確かにいろんな人が、この話聞いたら、ハリー・ポッター観たいって、思わせてくれるような、お話ししてくれたから。うーん。
うーん。そうですよね、だから、結構なんか なんかこれだけ、なんかこう、世界中でヒットしてるんで。なんか絶対、観た方がいいなと思ってました。うーん。
うん。ね、ですよね。いやほんと、今日は貴重な話、ありがとうございました。はい。お願いします。はい。
ありがとうございました。また機会がありましたら、お話お願いします。 失礼します。

ちょっとそういうとこは、あんまちょっと僕は、あんま知らなあんまちょっと、適当に見てたんで、あんま
ああ、はあはあ、ぼぼんやりしてたんですね、そこが。
<chuckles> そうそう。そうそう。途中あの、僕、途中まで見てたんすよ、途中からもう見えなくなっつたんで。
<laughs> ああ、はは、おお、そっか、結末を知らずに。ほう。おお。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
わ、はあ、え、どんな点が、面白いと思ったんですか？ハリー・ポッターの。
ええ、でもやっぱ、CG がやっぱり。あの、と当時の技術的に、結構たぶん
うーん、すごいすもんね。
そこまでその、CG とかってたのも、い今でこそ、割と結構簡単に
確かに。 はい。
できると思うんですけど。
はい。
あの、と当時の技術って、ここまでちゃんと作れるんだなっていう。
確かに。え、特にこのシーンの CG が、印象的だったとかなんかあります？
うん、ああ、でもなんかあれあ、なんかあの、あの、あれですね。なんかあの、ちょうど、9と9と3分の2番線
はい。
って、あるんすよ。
あ、ああ、はあ、あの壁の中に突っ込んでいくやつ。はいはい。
あ、そうそう。あ、あれあれとか、あの壁に突っ込むやつとかって、すごいなと思って。この、こんな技術、このじゅうじゅ十何年前とか20年前とかで、できちゃうんだなって。にせんねん
ああ。はい、はい。 ああ。 確か 確かかに確かに。
この CG できちゃうの、すごいね。
ああ、確かに。あ、確かにどう撮ったのか気になりますね、確かにね。
そうそうそう。 え、そうなんすよ。この技術って、どうやってるんやろなって。
はあ。え、そえそこ気になって、なんかそのなんすか、ええ、ていくし作ってる時のさえ、制作場面のシーンとかは見なかったですか？
うん。あ、でもありますよね、なんか NG シーンみたいなの、ありますよね。
ああ、そうですそうですそうですそうです。
なんか。でも、あれ多分、あのシーンは多分、ないんじゃないかな。多分なかった気がしますね、だからうんうんうんうん。
ああ、はあはあ。 ええ、え、じゃあもう、ストーリーにも惹かれたし、CG にも惹かれて、好きになっていったみたいな感じですか？
うーん。